Ayan, aside sa kape, actually hindi pala. Sabay sa kape is music.
Oo. Ay, totoo 'yan.
'Yan. So, 'di ba magtitimpla ako ng kape niyan, eto yung senaryo, pagtimpla ko ng kape hindi mo naman kasi mahigop pa, medyo sobrang init pa nun, eh. So maliligo ako, after that, babalikan ko si kape, maghe-headphone na 'ko, headset na ako, 'di makikinig na ako ng music, ganun. Tapos yung paa ko, imaginin mo, yung paa ko nakataas talaga siya. Yes, naka-elevate kasi oo kasi pagod ako, eh, for the whole day. So, most of the time talaga nakataas yung paa ko, naka-elevate talaga siya. Ta's yun, dinadamdam ko talaga yung ano, yung music. Ayan, minsan nga nakatulog na talaga ako, eh, sa sobrang relax and then paggising ko yung kape ko nakalahati ko lang pala, malamig na siya. Oo pero iinumin ko pa rin siya. So kahit malamig na. Hmm, eh, kayo ba? Baka may mga paborito mm.
Oo. Ye mm. Hmm, 'yan. Relax talaga. Oo. Totoo. Mm. <chuckles> Malamig na. Oo, yun, ah Oo. Ah, parehas tayo. Oo, isa yung ano, yung pakikinig ng, ah, yung relaxing na music, tsaka isa din yung ano, yung pagkain. Hmm, nakaka-relax din siya yung alam mo yung comfort food gan kumbaga.
Mm. Ay yes, totoo.
Sa pagod mo sa, ah, mag isang araw, yun. Tapos, ah, pag-uwi mo, ah, kape, music tapos, ah, or isabay mo dun sa kape yung tinapay, ganon. 'Yan, isa 'yan sa magandang, ah, pagre-relax, oo.
Sa work. Mm. Hmm. Ay oo. Light meal lang 'no. Pero alam mo ba, ma-share ko lang din 'no, alam mo yung mga simpleng bagay na like yung pag-inom ng kape or kaya minsan nga di ba tsaa ganiyan and yun talaga yung pakikinig ng music talagang it helps eh para mabawasan yung aside dun sa mare-relax ka, actually nakawala rin siya ng stress and particularly may particularly meron akong talagang music na talagang matatanggal yung stress kapag worship song yung pinakikinggan ko, ayan. Kasi 'di ba marami namang oo maraming genre's yung music, eh, and hindi ko naman gusto yung mga rock, ayan. I don't find it oo 'di ba? I don't find it relaxing. Parang lalo ako ma-i-stress. Lalo sa mga lyrics niya 'no. So, yun talaga. Kumbaga para sa 'kin, very helpful talaga yung mga yun. Kahit simpleng bagay lang yun, ah, pero as in talagang sobrang yung effects sa'kin nun talagang para akong, ah, na-freshen up na pagka nakapagpahinga na ako. So ikaw ba? So ikaw ba, paano nakakatulong yung mga simpleng bagay na yun na katulad ng pag-inom mo ng kape or ng tsaa o pakikinig ng music so para mabawasan yung stress mo, ganiyan?
Hmm. Mm. Totoo. Oo. Totoo. Hmm. Oh, totoo naman. Oh, parehas tayo. Totoo. Totoo. Totoo, oh. Mm.

Ayan, very timely naman 'yong tanong mo kasi I had a very exhausting day knowing na nagtuturo kasi ako then ang daming students you know naman 'pag sa school 'di ba, medyo talagang pag-uwi mo ng bahay exhausted ka na, 'di ba? So, pag-uwi ko talaga ng bahay usually, hindi ako agad pagdating ko upo muna ko niyan tapos, papatimpla ako ng kape or ako mismo magtitimpla ng kape.
Oo. Mm. Oo, totoo. Mm. Totoo. Oo.
Tapos pag medyo napahinga na yung paa ko, naliligo ako.
Hmm.
That's how, I find yung mga ganong bagay na relaxing on my part kasi parang nakapagod yung buong araw, eh, 'no, at mm, gano'n. Tapos most of
Oo. Totoo. Nakakarelax talaga yung pag-inom ng kape ano sa ano, sa isang araw na pagod na pagod, yun yung pagod mo, yung s stress mo, 'yan. So, nakakatulong siya ano, good pala yun ng kape.
Yes, totoo. Oo, ayan. Mm, totoo. Mm. Yes, totoo nakakatulong. Sa'yo ba ano ba baka may mga ways ka o simpleng paraan para makapag-relax ganyan?
Mm, sa mahirap na araw, yung ano lang yung minsan sa'kin ang ginagawa ko yung cellphone, yung pagbro-browse ng mga videos, lalo na yung mga nakakatawa, minsan nakaka-relax din siya, oo sa mahirap or nakakapagod na araw tsaka, okey din po yung sabi niyo na yun nga pagkape yung yung kahit maupo lang ng mga ilang minuto lang. Nakakatulong din siya tapos, um
Oo. Oo yes, totoo 'yan. Yes, oo. Tsaka yung paligo ka, wala lang nakaka-refresh yan ng pakiramdam.
Oo. Totoo, tsaka yung ano, minsan yung sariwang hangin, 'yan nakakarelax 'yan. Mm.
Ah, yes. Mm, totoo naman 'yan.
Ano po ba yung mga ano oo. Ah, sure po. Oo, ano po yung mga paborito mong gawin para makapag-relax kapag pagod ka na?
Actually ano mm, sige. Sige lang po, ano po yun?